Aham, interessante.
E eu tenho feito isso bastante. Então eu combino a bo ó, a blusa o top com o sapato e e o shorts ou a saia ou a calça de outra cor. Aí eu posso apostar, ah, em cores mais vivas, assim, no no meio sabe? Uhum.
Legal. Nunca Aham. É interessante, porque o meu medo, assim, é realmente quando eu quero apostar numa cor diferente, é realmente ficar meio too much sabe, meio perdido ali. É, então
Hum. Ficar meio nada a ver. Uhum, sei. Alguma coisa tem que combinar com a com outra coisa, né, a não ser que você seja um um um estudioso de moda e conseguir combinar, eh, xadrez com flor <laughs> mas eu não sou essa pessoa. É.
Aham, sim. <laughs> É. Eu também não. Mas você sabe que uma vez ó, uma vez eu fui eu fui no Rock in Rio até já faz tempo. Fui no Rock in Rio e a a principal ia ser Dua Lipa, né. E aí eu falei, assim: "Ah, eu preciso achar um look cara de Dua Lipa", né. E aí no show dela, ela tem do duas roupas que mas é é tipo, assim, é literalmente um não é um macacão, porque é bem coladinho assim, mas é uma roupa de corpo inteiro.
Hum. Sei. Aham. Ah é um co é um s eu sei do que você tá falando, é tipo um body, tipo um body, um collant. Aham, sei, sei, sei.
Colante de corpo inteiro. É de co mas de corpo inteiro, assim, e aí ela tem 2, 1 azul escuro e 1 verde limão.
Uhum.
Aí eu o eu já tinha visto uma parte do show, tal, e eu fui numa loja, e aí eu achei eu a é, eu achei um conjuntinho que era camisa e shorts todo azul, do mesmo tom de azul. Aí eu falei: "Nossa, ótimo, vou comprar", aí comprei. E aí na época eu tinha um tênis da Nike que ele era branco, e ele tinha o símbolo da Nike em azul, só que ele tinha também uns detalhes em neon mas era coisa pouca assim, aí eu falei: "Ah eu vou com esse tênis". E aí na mesma loja na mesma loja tinha uma bolsa, aquela shoulder bag assim
Procurar alguma coisa dessa cor. Uhum. Sei. Uhum. Sei sei.
que ela era também neon e era muito parecido do neon do tênis, aí eu f ah, eu acho que eu acho que acessórios, assim, uma bolsinha neon, alguma coisa assim ,sempre destaca, né.
Você gosta de neon? Uhum. Mas, eh, roupa principal assim
E aí eu fui com esse look.
você não gosta? Só shorts. Aham.
Eh, só shorts, só shorts. sabe. É, a parte de cima eu tenho poucas. Mas aí eu fui com esse look menina, todo azul e com com a bolsa neon, nossa, ficou super legal, todo mundo falou: "Nossa, tá super bonito e tal". Aham, recebi ainda ainda o menino falou: "Nossa, você tá parecendo aquela a roupa dela e tal", eu falei: "Era, era essa inspiração".
Aham. Ah é, você você recebeu vários elogios? Ah, eles são bem observadores.
São bem observadores. Então, assim, fo ficou bem legal, então, às vezes, eu gosto de dar uma pra tentar fazer algo diferente, mas não não ousei muito, né, só eram duas cores, né.
Mas Aham. E e viu, já que você mora fora, você se você sente que o seu estilo mudou muito, agora que você mora em outro país?
Ai total.

Olha, eu acho que eu tenho fases, sabe. Eu tenho fases, assim, de estilo, ah, e também tem aqui vai depender muito da estação, né, porque você acha é, por exemplo, a gente passou pelo inverno agora, foi um inverno muito rigoroso, então ô menina, tem. <laughs>
Hum, entendo total. Ah, é verdade, né, tem essa também. Uhum. Tem neve aí onde você está? Olha, onde eu moro não neva faz 8 anos. Uhum. Então eu nunca fui muito fã de neve não. Mas como você definiria o seu estilo no inverno, por exemplo?
Sério? Nossa, interessante. Por exemplo ah, no inverno eu sou o que não me faço passar frio, assim, mas <chuckles> é
Hã, mas você é é o não passo frio fashionista <chuckles> ou não passo frio <laughs> de nenhuma forma?
<laughs> Então o que eu aprendi, assim, com com o inverno aqui, é importante você não querer comprar peça muitas peças diferentonas, assim, sabe, porque, por exemplo, eu tinha um casaco para neve, e tal, que ele era vermelho, né, ainda tenho, esse casaco ele é lindo, vermelho assim, só que ele marca muito, né, então para você todos os dias sair com um casaco vermelho, não dá, porque a gente sabe que um casaco, eh, não sei aí para vocês, mas um casaco térmico, eh, an anti né, que que a água não entra, blá-blá-blá, blá-blá-blá, é caro, né, para você ter várias opções, né. Então o que eu aprendi é, preciso ter cha pontos casacos-chaves, ali, na minha na minha coleção, né.
Hã. Hum. Uhum. Sei. É muito caro. Os térmicos são muito caros. Ufa, com certeza. Uhum. Você usa bastante roupa térmica, também, por baixo?
Então, depende do do dia, né, mas a gente teve um dia que fez -24, então
Hum. Nossa, eu acho que eu nunca, olha, esse número é um absurdo para <chuckles> mim.
Então eu precisava de roupa térmica. É então, então eu precisava.
<laughs> Acho que eu nunca experimentei isso, acho que nem menos dez. Eu não sou do inverno.
Então Então menina, e menos dez menos dez era estava sendo assim o o típico, assim, sabe, então precisava, né. Então o que que eu o que que normalmente estava que qual qual que seria a minha roupa, ali, no inverno? Preto, tudo preto por baixo, né, e ou ou calça jeans, assim, dependendo aí, tem uma calça mais azul, tal.
Aham. Hã. Aham. Você consegue usar jeans no inverno?
Ah, se você está com térmica, sim.
Ai, eu não consigo, eu me sinto eu sinto que o jeans, ele não é elástico suficiente, eu me sinto presa, sabe.
É. Ah, boa, boa. Mas é verdade, é verdade. Então depende do que você está por baixo.
Hã, não. Não, pelo menos não o jeans colado, sabe. Tem que ser um jeans mais mais solto, assim.
Aham, sei.

Total, total, assim
Ai, o meu estilo mudou demais também. Muito.
Total, total. Aqui eu moro na região de Nova Iorque, né. Aqui tem uma galera assim mais alternativa, mais hi mais hipster.
Uhum. Eu acho que você sente q quando você mora numa cidade grande, parece que existe um uma conformidade social, onde todo mundo concorda que tá tudo bem você se vestir da maneira que você quiser, né.
Exatamente, principalmente aqui, né? Aqui, assim
Total! Porque é uma cidade global, né. Uma cidade mundial. Já, já estive sim.
É, não sei se você já visitou Nova Iorque, mas, eh, você sabe como que é, né? Então, a galera
Ah, eu a eu assisto Sex and the city, então assim, é é é um ícone fashionista.
<laughs> Conhece a cidade toda. <laughs> É, então, as pessoas assim, elas usam bastante coisa, assim. Eu percebi total, assim, que eu mudei. Hã, porque o estilo que eu tinha no Brasil pra cá, eh, mudou. Só que eu senti que eu fiquei mais neutro aqui.
Uhum. Ah, é?
É, eu fiquei mais neutro, assim, tô optando por cores mais neutras de cor mesmo assim, cores e estampas.
E em que sentido você di você diria? Cores e estampas.
Eu acho que estampa não combina tanto com Nova Iorque, não me vejo usando uma camisa florida no metrô, sabe.
Hum. Que que você acha que combina com Nova Iorque: textura, corte?
Não, acho que não combina. Eu acho eu acho que tá, eh, tá neu a galera tá mais neutra, eu acho que a galera tá mais oversize, as roupas assim, roupão
Ah, o oversize tá super em moda, né? Nos anos 90 era roupa colada. Nos anos 2000 era roupa colada. E agora no no no novo na nova década é a roupa larga, né.
É, roupas maiores, assim. Aham. Exato. É, meia meia alta também de cano alto tá muito na mo tá muito em alta. Eh, e eu acho que tá eu acho que a gente tem muitas peças vintage assim, agora, né.
Sui sim, sim, sim, sim. É é o comprar vintage voltou na moda, né.
Voltou na moda. Inclusive
Hã, só que às vezes eu acho que algumas lojas elas perderam a noção, assim, de de preço sabe porque às vezes é e eu vejo umas peças vintage assim gente querendo vender roupa usada c por preço de nova, sabe. E nem é de marca. <chuckles>
S sim! Aham. Exatamente, exatame É, exatamente. Mas olha, tem um tem um brechó no Brooklyn que eu levei um uns amigos meu do Brasil amiga, tinha, assim, uma fileira gigantesca só de corta-vento, assim, retrôs, por sete dó de 7 a 15 dólares. Lindos, lindos! Eu preciso voltar lá com tempo. Isso é assim, uma loja incrível que você precisa garimpar, né, e é, e a gente não tinha esse tempo. E também você precisa entrar na vibe porque você tá comprando roupa usada. Porque eu e eu levei 2 amigos, 1 falou assim: "Ai, eu não vou comprar nada, só um monte de roupa velha". E o e o outro
Só de corta vento? Olha só! Achado, hein? Uhum. Eu preciso ir com tempo. Ah, não e eu gosto de comprar roupa vintage.